À, rồi, rồi, nói chung là bạn chưa cần thiết phải dùng tới cái phương pháp này, nhưng mà nó cũng là một cái phương pháp rất là hiệu quả, đúng hông? Ừm. Rồi, hay quá ta. À, còn cái nào nữa vậy?
Đúng rồi. À, mình còn cái này nữa này, để mình kể cho nghe. Mình thường là mình sẽ, ờ, mở YouTube á, xong rồi bắt đầu là mình sẽ mở những cái bài nhạc mà ví dụ như là nhạc nhẹ không lời này, hoặc là những nhạc mà nhạc, ờ, ừm, thiền á thì nó sẽ giúp cho cơ thể của mình khi mà mình nghe những cái loại âm thanh như thế thì nó sẽ được nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Thì nó cũng là một cái phương pháp hay ấy nha. Ừm.
Ừ. <laughs> Hay quá ta! Ôi, cũng được đó chứ, tức là những cái bài nhạc mà nghe nhạc thiền rồi những cái nhạc dễ ngủ, đúng hông bạn? Tần số nó làm sao?
Ừm, những cái nhạc đó thì khi mà mình nghe á thì nó sẽ được, ờ, kiểu như là, cái âm thanh của nó sẽ được dịu dịu cái tai của mình á. Ờ, mình thì sẽ không có chọn những cái nhạc có lời tại vì nó sẽ, kiểu như, làm cho mình bị phân tâm á, nên là mình sẽ chọn nhạc thiền hoặc là nhạc không lời thôi, thì nó sẽ tập trung hơn, ừm, nhẹ nhàng hơn á.
À. Ô kê, ô kê. Tức là những cái nhạc mà vừa nhẹ nhàng, rồi nhạc thiền, rồi nhạc, ừm, kết hợp vữa nhẹ nhàng với lại cái việc là nó không có lời, chỉ là nhạc không lời thôi sẽ tránh bị x bị, gọi là, phân tâm, bị xao lãng, đúng hông? Bạn có thể tập trung vào cái giấc ngủ hả?
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, tại vì <laughs> nếu mà mình nghe nhạc có lời nhiều khi á, không may cái lời bài hát á nếu mà, ừm, chạm đúng cái tâm sự của mình chẳng hạn, thật là có khi nhiều khi mình thức đến sáng luôn á. <laughs>
Ừm. Ờ. <laughs> Trời ơi, hiểu, hiểu, hiểu. Dạng dạng như mấy cái bài mà đau buồn đồ, đúng hông? Hay là những cái cái điều mà, kiểu, gặp trong cuộc sống đồ. <laughs> Ô kê, ô kê. Vậy thì hổng biết là có bao giờ bạn rơi vào những cái cái cảnh mà, kiểu là, không có ngủ được á. Kiểu như là, bây giờ thì bạn đã khá hơn trước rất là nhiều rồi nhưng mà hông biết là có thỉnh thoảng cũng vẫn còn rơi vào cái trường hợp đó hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm.

Ô, cái vụ mà bật đèn ngủ này cũng được đó bạn ơi, nghe hay á nha! Ừm, thế thì, ờ, hổng biết á là ở trong cái văn hóa của, ơ, Việt Nam mình nè, thì, ờ, cũng có một số cái, kiểu như là, mẹo mà của từ ông bà mình để lại á, cho hậu thế đó, <laughs> là những những cái, ơ, mẹo cũng cơ bản thôi, về cái việc mà làm sao để có thể ngủ được, à, tốt á. Thư giãn sao cho ngủ á, thì bạn nghĩ á, trong mấy cái mẹo chẳng hạn như là uống trà hoa cúc nè, rồi đốt hương trầm này nọ đó, rồi cũng như là kể chuyện cho cho cho nhau nghe trước khi ngủ chẳng hạn á thì bạn thấy là mấy cái đó có có có được hông bạn? C thấy bạn thấy có phù hợp hông? Hay là nên tránh bớt đi? Ừm.
Ừm. À. <laughs> Ừm. À. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình thấy nó rất là phù hợp đó nha. Nhưng mà nó sẽ tùy theo từng người, ví dụ như là có người giống như mình sẽ hợp với việc uống trà, ờ, có những người thì sẽ hợp với việc kể chuyện. Còn mình thì tính mình nhiều chuyện, nếu mà để cho mình kể chuyện thì chắc là mình sẽ hóng chuyện đến sáng luôn á. <laughs> Chứ mình không chủ được.
Ừ. <laughs> <laughs> OK, hiểu, hiểu. Tính ra là cái việc, ừm, nhiều chuyện quá nó cũng hóng chuyện quá, nó cũng phải là ảnh hưởng nhiều tới giấc ngủ quá. <laughs> Ừm.
Ừ, nó sẽ có tùy theo từng người thôi. <laughs> Đúng rồi. À, có cái này nữa nha. Ờ, mình thấy có một số người á, họ sẽ có những cái phương pháp thì mình cũng chưa từng thử đâu, nhưng mà mình thấy mọi người có hay thử là những cái ví dụ như là đếm cừu này, đếm số này. khó ngủ quá thì mọi người sẽ đếm nhìn lên trần nhà xong rồi đếm số, đếm cừu á. Thì chắc là hôm nào mình thử xem có phù hợp với mình hay không? <laughs>
À, nào đó dạ. Ừm. Ờ. Ờ!